Oye, y cuéntame, ¿cómo te planteaste dejar un trabajo que estabas muy estable?
Ay, mira, <chuckles> es este fácil no es, eh, creo que, bueno, muchas personas estamos en un trabajo, pues, nada más por el hecho de de estar en un trabajo que te paga todo, pero no porque nos guste el trabajo, ¿me explico? O sea, no no nos apasiona. <chuckles> Y, pues, a mí eso fue lo que me pasó. Eh, yo tenía un trabajo que sí me gustaba, porque como tal el trabajo me gustaba, me gusta mucho mi carrera, pero el ambiente laboral era muy malo, era muy, muy, muy malo, me me menospreciaban mucho. Sí, tóxico, pero demasiado y, bueno, era una empresa todavía machista, en donde, bueno, todavía al menos en mi país se llega a dar, desafortunadamente.
Entiendo, sí. ¿Como muy tóxico? Ah, entiendo.
Entonces, pues, literalmente era como ese ese menosprecio a como a mí por ser mujer, este, como que luego yo fue cuando, pues, no tenía mucha experiencia, como que recién te gradúas y todo. Entonces, <chuckles> pues, no era como como que obviamente yo tuviera toda la experiencia del mundo. Exacto, pues, es po
Ay, no. Sí, vas aprendiendo, obvio. No tienes la práctica, sí.
Claro, pues es poco a poco, o sea, uno no nace sabiendo, <chuckles> pero
No, ni ellos tampoco. Los de las empresas, ellos también van aprendiendo conforme los años y el tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó?
Ujú. Sí, pues, yo estaba ahí, y me daba cuenta que, pues, yo no era feliz, en el aspecto en donde el trabajo era muy bueno, la empresa era muy buena, todo estaba bien, pero hom me trataban horrible. Entonces, yo siempre llegaba como de malas, o sea, era de que de que yo llegaba, y mi familia así como: "¿Estás bien?". Y yo: "No, estoy harta, estoy muy cansada". O sea, yo estaba muy, muy, muy de malas todo el tiempo. Este
El e el trabajo te desgastaba muchísimo entonces.
Exactamente, era como un trabajo, un desgaste muy mental, muy emocional. Entonces, yo estaba muy agotada todo el tiempo, pero por eso, por eso, o sea, eran de verdad tantas m menosprecias o sea, me menospreciaban tanto que era horrible. Entonces, yo llego a un punto Ajá. Es que sí, eso. He ahí el problema, que era la única mujer en como en mi área, eran puros hombres y yo.
Oye, ¿y eras la única mujer en el trabajo, o, había un poco más? ¿Cómo crees?
Entonces, pues, yo creo que eso también daba pauta a que, pues, ahora sí que todos agarraran carrilla contra mí. Y, pues, era, pues, bien incómodo. También era un ambiente, pues, muy que me decían hasta los comentarios de: "Seguramente, este, le gustaste al jefe, o, tienes algo con el jefe, y por eso aceptaron a una mujer en el equipo". Y cosas así. Ujú.
No inventes. Qué coraje. ¿Y qué hacías cuando estaba, por ejemplo, pasando esa situación? O sea, ¿cómo no te ponías como a pelear con ellos, o cómo le hacías?
Ay sí. <chuckles> Realmente, sí, yo tenía muchísimas ganas de de contestarles, pero una es como como que yo era muy condescendiente, o me aguantaba muchas cosas, porque decía: "Es mi primer trabajo, eh, voy a generar experiencia, apenas entré, ¿cómo voy a pues, cómo voy a contestar, cómo voy a generar conflictos?". Ahora sí que una soporta muchas cosas, pues, por esa justamente por esa necesidad de experiencia, ¿no? Este, porque, pues, de ahí no dije: "No me van a contratar si no tengo experiencia", ese tipo de cosas. Entonces, pues, era aguantarme, o sea, yo me quedaba calladita, aguantándome todo y, pues, nada, o sea, era como: "Pues ya, yo voy a seguir con mi trabajo", pero en cierto punto, te digo, sí te desgasta, o sea, si tú, pues tu cabeza, tu mente, o sea, todo se te empieza a agotar, que ya hasta dices: "Ay, tengo que ir al trabajo", y ya vas justamente Ujú.
Así es. Así es. Qué aburrimiento, otra vez voy a tener que soportar esta misma gente de todos los días. Ay, Dios.
<chuckles> Exactamente, sí, sí, sí, o sea, es eso de que: "Ay no". O sea, que yo los las primeras semanas iba como con mucha alegría, o sea, y mi mi familia no lo lo notaba, mi mamá lo notaba, que yo era como de que: "Sí, pues conseguí este trabajo, y voy a ser ingeniera, y qué divertido, y en esta planta". O sea, yo muy ilusionada, y literalmente a la semana, <chuckles> yo ya estaba así como regresando destrozada, y mi mamá me decía: "¿Cómo qué te pasa?"." Nada", o que yo llegaba como hasta triste, o con ganas de llorar, o sea, pues, era demasiado, pues sí, eran demasiadas emociones, ¿no? Para una recién egresada chiquita en un ambiente de hombres, es horrible.
Ay, qué linda. Así es, y luego en ingeniería, o sea, que literal hay puros hombres, o sea, no, la verdad sí la tuviste bastante difícil. Oye y, ¿cómo fue por ejemplo el tiempo? ¿Fue algo que fue gradualmente, o, desde el inicio empezaron a portarse así contigo?
Ujú. Pues, literalmente, a la primera semana, justamente todo estuvo como que bien, que, pues, eres como la nueva, todo, y que toda la o sea, que la empresa se quiere pintar como la más, la más agradable, la mejor empresa y todo. <chuckles> Pero ya después, como de esa semana, empiezan como o la capacitación como de: "¿Cómo no te sabes ya todo en una semana?". Y yo
Ay, no inventes.
o sea, pues, señor, usted lleva, o sea, 5 años, yo llevo una semana; obviamente, va a saber más que yo. Entonces, o sea, ya conforme, pues, sí, entre más pasaba el tiempo, como que era más presión hacia mí, y más de: "Seguramente es la sobrina". O ya como como era yo soy muy seria, entonces, como yo era muy seria, ya era como: "Bueno, no es la novia del jefe, pero sí la sobrina, seguramente es la sobrina, no sé qué". Entonces, o sea, ya co conforme pasaba el tiempo, era más como el el comentario, o sea, ya se les lo empezaron como a normalizar ellos, o sea, como el: "Ah. Ujú". O sea, sí fue un poquito, pues, gradual, en donde al inicio un comentario. Y ya luego más, más, más, más, más, y así.
Ah, okey, sí. Qué incómodo. Oye, ¿y cómo manejaste, por ejemplo, todo eso? O sea, el miedo, las dudas, la presión que también sentías y, por ejemplo, en el tema familiar, o sea, que tu familia te empezó a ver como un poco más triste, más decaída. ¿Cómo te ayudaron a tomar esa decisión? ¿O tú o cómo decidiste tomar esa decisión de salirte, o, cuánto tiempo duraste también?
Pues, sí estuve unos meses y literalmente, o sea, fue como aparte rolaba turno, que eso es más difícil en una empresa. <laughs> Este, como tienes un horario en la mañana, luego en la tarde, luego en la noche, y te cambian cada semana.
Ah, okey.
Y de pronto a mí, por ser la nueva, me pasan al turno nocturno, así como: "Tú vas a estar un mes" y, pues, es muy agotador. Y luego eran fechas de diciembre con el frío, así horrible. Y yo dije: "Ay, no, esto ya es porque, o sea, porque no me quieren, no sé, esto es porque de verdad no me quieren".
Qué pesado. ¿Y a qué hora entrabas en el turno de la noche?
Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana o sea. <chuckles> Estaba
No, qué fu no, qué pesado. ¿Y era de lunes a viernes, o, también los fines de semana?
No, también era ese era de lunes a sábado. Nos estaba bien pesado. Ujú. Y, pues, nadie quería ese turno. Entonces, me mandan a mí, y pues, son cositas que si mi familia se empieza a dar cuenta, en donde, pues, me empiezan a apagar. O sea, yo yo ya era otra persona, yo era una persona apagada que yo de llegar: "Y hola, ¿cómo están?" Yo llegaba así como de que: "Hola, me voy a dormir". Y me acostaba.
<gasps> Ay, sí, ya bien cansada física y mentalmente.
O sea, como que Sí, sí, sí, sí, o sea, me apagaron completamente, apagaron ahora sí que mi brillo. <chuckles> Y, pues, fue mi mamá la que me dijo, como de que: "Oye", me dice: "Si no estás a gusto en este trabajo, lo mejor es salirte porque, pues, ve cómo eres, ya no convives, ya no hablas, o sea, te la pasas nada más en tu cuarto como que dormida". Y yo: "Pues estoy cansada." O sea, <chuckles> no es como que los odie, pero estoy muy cansada. Entonces Ujú.
Sí, ¿pero sabes? Los papás y la f o sea, la familia, pero en general las mamás, ellas siempre notan todo, o sea, cualquier cosita cambio diferente en sus hijos, y más que tú eras una persona tan alegre, y como platicadora y así, obviamente lo iba notando.
Sí, exactamente, sí, mi mamá como que sí se dio cuenta, pero, pues, mi papá ahora sí que me daba más miedo dejar este trabajo por mi papá, porque mi papá me hacía los comentarios de que: "Es un trabajo estable, es normal de la industria. Pues, te tienes que aguantar". Pues sí, pero si te porque yo luego les decía: "¿Y si me salgo?". Y mi papá era de que: "Pero es que ya es un trabajo estable, con prestaciones, con todo. O sea, como para que vuelvas a encontrar algo así, no es fácil". Entonces, ahí es cuando justamente tú dudas el el, sí es cierto, es un trabajo estable, ¿cómo lo voy a dejar? Entonces, a mí eso me jugaba chueco, que mi mamá me decía: "No, es que tienes que pensar en ti". Pero mi papá, por por otro lado, era de: "Tienes que pensar en tu futuro". O sea, es muy Ujú.
¿Por qué? Pues sí, es que los papás siempre tienen esa idea de que tienes que pensar en el futuro, como que no tienen tanto ese lado sentimental, las mamás son las que lo tienen más desarrollado.
<chuckles> Exacto. Sí, sí, sí, o sea, una mamá es empática, una mamá te consiente, una mamá es apapachadora, pero un papá, pues, a lo mejor como son los proveedores, tienen la mentalidad de que: "Pues, tienes que trabajar, tus ingresos no tienes que depender de alguien". Exactamente, o sea: "Tienes que generar experiencia, aguántate." Entonces, yo estaba así como que en la balanza, vaya.
Sí. Como te va a ir mejor Sí. ¿Y qué fue lo que te hizo para tomar ese empujón? O sea, de ya dejar el trabajo, o, por ejemplo: ¿Ya tenías a querías ahorrar aparte de la experiencia?, ¿o formar contactos? ¿O qué fue lo que hizo que te quedaras un poco más, o sea, el tema de tu papá?
Pues, yo sí, o sea, aguantaba justamente porque yo también decía: "Bueno, ahí mi papá sí tiene razón, este, a lo mejor lo tengo que vivir, a lo mejor lo tengo que aguantar, a lo mejor todas las empresas son así". Entonces, yo estuve aguantando, aguantando, aguantando, pero llegó un punto en donde yo sin darme cuenta, yo normalmente peso, eh, no sé, 57, 60 kilos, es como mi peso normal de siempre. <chuckles> Pues, yo pesaba 48, o sea, bajé
Así. No inventes, bajaste muchísimo de peso.
muchísimo, muchísimo y que en 2 semanas, o sea, de pronto así yo ya estaba completamente delgada porque, pues, mi ropa sí ya no me quedaba, los pantalones se me caían, o sea, mal, mal, mal. Entonces, ahí fue cuando caí en cuenta de que ya me estaba afectando demasiado. O sea, que ya dije: "Ya no está siendo sano para mí, o sea, <chuckles> ya no es mental".
Súper flaquita. Ya estabas sufriendo más que cualquier cosa.
Exacto, entonces dije: "Ya fuera del cansancio emocional y mental, ahora ya es físico, porque ya mi cuerpo ya se está desvaneciendo", vaya. Y ya, fue ahí, sí, sí, fue ahí cuando dije: "Ay, o sea, quiero mucho a mi papá, pero tengo que tomar mi decisión, o sea, tengo que tomar mi decisión". Y fue cuando hablé con ellos 2, y les dije: "Oigan, yo sé que es un trabajo estable, yo sé que es una industria que así es", o sea, como que sí les puse las cartas muy sobre la mesa de que: "Yo entiendo que a lo mejor tú papá, te preocupes por mi futuro, por como qué voy a hacer". Le digo: "Pero hay muchos trabajos. Afortunadamente, como que este tiempo que estuve trabajando ahorré todo, entonces, en lo que encuentro otro trabajo, o sea, puedo puedo estar bien económicamente". Le dije: "Pero mi salud es lo más importante", les digo: "O sea, estamos hablando de que baje más de 10 kilos en una semana", o sea, como que les digo: "Ya me siento mal". Y ya tenía como moretones en todo el cuerpo. Yo decía: "Me va a dar anemia". Ujú.
Ay, no. Qué bueno. No, tu cuerpo ya tu cuerpo ya estaba a punto de explotar. O sea, yo creo que te estaba dando como señales poco a poco, ¿no? Si también se te caía el cabello, como señales más de estrés, de acné. Sí, pero siempre pasa todo eso. <gasps> Qué fuerte. Y entonces fue por ti misma que tomaste la decisión.
Exactamente. Ujú, ujú. Exacto. Sí, sí, realmente ya fue como una decisión más por salud que dije: "Bueno, eh, sí, muy padre tener un trabajo estable, pero si va a ser así, o mi salud va a estar en juego por un trabajo estable, pr prefiero no tenerlo". Prefiero no tenerlo, y yo prefiero estar bien, este, que que mi salud, o sea, dije: "Pues, mi salud no va a regresar", ¿no? O sea, eso es algo muy peligroso, o sea, jugar como con la salud de uno. Y dije: "Y como sea, hay muchos trabajos, muchos, entonces no pasa nada". Este, y renuncié, o sea, así fue como que renuncié, dejé todo bien como en mi trabajo, que hasta te dan carta de recomendación y todo, y es lo que yo también, pues sí recomiendo, o sea, si vas a dejar un trabajo estable, a lo mejor porque no te gusta, pues sí recomiendo que hagas bien las cosas. Por mucho que te hayan tratado mal, y así que fue mi caso, pues yo decidí hacer las cosas bien por mí, y gracias a dejar justamente bien las cosas, pues esa carta de recomendación me sirvió para mi siguiente trabajo, o sea, el
Qué bueno. Así es. Ay qué bueno. Ay, qué bueno. ¿Y cómo estuvo el siguiente? Ya estuvo mucho mejor.
Sí, sí, ya, o sea, ya como que ya una industria un poquito más mixta, entonces ya no pasaba justamente eso de que de que no te menospreciaran por ser mujer y así. Y ya todo bien, ya con un horario fijo de que de lunes a viernes, <chuckles> horario de oficina, o sea, como que ya algo mejor, ¿no? Y yo sí dije: "No, es que yo prefiero de verdad tener, o sea, mi salud a estar como". Y te digo, trabajos hay muchos, o sea, vas a se vuelven a encontrar, pero sí como que ya cuando mi salud está mal, dije: "Por mucho que esté muy padre". Porque la empresa era muy grande y todo, pero dije: "No". Pero ya me estaba afectando. Ujú. Exactamente.
Ay, sí. Así es. No vale la pena, así es. Oye y si miraras, por ejemplo, hacia atrás. ¿Qué cambiarías, o o, harías algo igual? ¿O qué consejo práctico le darías a alguien en la misma situación?
Yo creo que, eh, mi consejo más práctico es como, eh, sí sería el darte cuenta como lo más pronto posible, o sea, no alargar tanto, o sí, a lo mejor, buscar ya un segundo trabajo, si estás en un trabajo estable, pero no, algo no te agrada y te quiere salir, búscate otro y ya, así no dejas como de recibir ingresos, ¿sabes? O sea, si te quieres ir para la segura hasta que tengas otro trabajo estable, pues, ya dejas el anterior. <laughs> Ujú.
Súper bien, qué bueno. La verdad es que me gustó bastante todo lo que me platicaste, y qué bueno que tomaste esa decisión, la verdad. O sea, primero es tu salud siempre. Me da mucha alegría eso.
Claro que sí. Ujú. No, muchísimas gracias a ti por escucharme.